Это, получается, было 13 лет. Да, 13 лет. Да, но это просто тоже период такой был. То есть изначально, когда мы переехали, то есть я переехала с родителями, там мы приехали по такой как специальной программе для иммигрантов.
А, ну серьёзно, в принципе. Мгм. Мгм. Что это за программа?
И как бы, вот, эту местн Ой, это программа, что там я не помню точно всех деталей, была как бы ребенком, но как бы какая-то программа, что если ты приезжаешь в какие-то конкретные города, то дают более хороший социальный пакет. То есть какие-то дополнительные деньги и что-то там еще. И какого-то как бы человека к тебе привязывают, чтобы он тебе как-то помогал там, ну, открыть банковский счет, еще что-то. Вот такие моменты. То есть
Мгм. Мгм. Мгм. Ничего себе. Ага. То есть они прям стимулируют, да, приток, э как иммигрантов, наверное, да? Мгм.
Да! Да. Но о они такие программы делают, как раз-таки для таких городов, куда один ни один нормальный человек просто так не поедет. <laughs> Да. <laughs>
<laughs> Не поедет. <laughs> Слушай, а почему именно? Что там такого плохого в этом городе? Там климатические условия некомфортные, или с работой там тяжело, или малюсенький совсем город? Почему?
Ой! Ну, смотри, в плане природы это был просто потрясающее место. То есть там природа такая, такой климат, воздух настолько чистый, хотя город. Вода из-под крана вкуснейшая, прям чис на максимально чистая, потому что там да, там рядом течёт такая
Мгм. Ничего себе. Мгм. Мгм. Ничего себе. Слушай, ну, это волшебное место какое-то. Звучит как какое-то волшебное прям место, какой-то рай на земле. <laughs> Но?
Но Но это город с населением 8000 человек.
А, ага. Маленький. Мгм.
То есть там всё Малюсенький, и там действительно просто всё было в 1 экземпляре. То есть 1 супермаркет, 1 какая-то недобольницах, 1 школа. <chuckles> И э, нету, нет како никакой. А, нет. Был какой-то маленький университетик такой, куда все съезжались со всей страны, чтобы, ну, что-то вроде как купить образование. То есть вообще никакое. Да. <laughs> Абсолютно ужасное место. Да. И, конечно же, когда вот этот 1 переезд туда, то есть сначала как ребёнок, ну, когда я тока приехала, я, ну, ф мне понравилось. То есть такая природа шикарная, так классно. Но когда начала там жить, я поняла, что, божечки, какая дыра, надо бежать отсюда.
<laughs> 1 школа, да? Мгм, 1 университет. А университета не было даже? Купить? <laughs> Очень интересно. Мгм. Мгм. <laughs> Слушай, а ты переезжала вообще до этого? Ты жила в большом городе или тоже в небольшом?